Oh iya pasti, malah ke, apa ya, malah nyasar ke orang lain itu wah bahaya banget kan. <laughs> Iya betul. Nah tapi waktu itu kalau soal email itu, eee, emailnya itu malah saya kaget juga Kak, emailnya saya nggak pernah nanyain emailnya kan, tapi emailnya itu tiba-tiba masuk di email saya, Kak. Di
Mhm. Mmm, malah nggak nyampe. <laughs> Heeh. Eh, maksudnya gimana?
maksudnya ada suratnya itu, surat elektroniknya itu masuk di inbox saya gitu Kak, tiba-tiba kan.
Dari siapa?
Itu dari iya, surat cinta.
Tercinta. Oh. Terus terus gimana?
Nah itu dia. Terus saya baca saya mikirnya kayak gini, "Eh, jangan-jangan ini dulu waktu waktu masih SMP kali ya?" Mu jangan-jangan dia tuh yang ngirim kan, nah terus saya baca saya buka ya kan, wah ternyata bukan Kak, <laughs> orang orang lain. Waktu itu kan saya saya us et tadi juga. Waktu itu kan saya udah kuliah kan, udah kuliah nah, jadi memang interaksinya dengan orang lain udah beda kan, maksudnya bukan yang dengan interaksi dulu-dulu itu, dengan kenalan-kenalan baru lagi kan, dengan teman-teman baru, mhm, makanya
Oh. Heeh heeh. <laughs> Berarti heeh. Oh. Aha. Oh, iya iya. Berarti kamu masih tetap kepikiran ya sampai sekarang yang masalah SMP kamu itu. Tapi sekarang masih tetap ngarep nggak sih kayak perempuan itu datang lagi, gitu?
Wah, kayaknya udah enggak mungkin kali yah. <laughs>
Udah nggak, udah nikah juga ya? <laughs>
Karena saya dengar tuh waktu itu, saya dengar kabarnya dia udah nikah tuh Kak, dan kabarnya itu saya dengar langsung dari ibunya, Kak.
Oh, iya iya iya.